Eee, burada da ablamın kayınvalidesi Azerbaycan'dan ve, eee, Azerbaycan ağzı konuşuyor. Evet. Böy <chuckles> ve benim, eee, yeğenim, böyle, ııı, eee, işte, emm, konuşuyor konuşuyor: "Sana yazığım gelir." falan diyor böyle konuşurken. <chuckles> Iıı, sonra, böyle, şey diyor: "Eee, gideyim bir, eee, k çimiyim de geleyim." diyor. "Bu aspapları yü güyüyum." falan diyor, hani, yıkamak anlamında.
Hadi ya! Çok iyi. <laughs> Harikaymı harikaymış. Şey mi bu? Azerbaycan'daki, eee, dil mi? Anlamları bu söylediği sizin yeğeninizin söy senin yeğeninin söylediği kelimeler. A
Aynen, aynen, ııı, öz Türkçe'de olan anneanne babaannesinden duyduğu kelimeleri, eee, cümle içinde kullanıyor ve tamamen Azerbaycan aksanıyla söylüyor bunu, o ağızla söylüyor. <chuckles>
Bu Ba bana biraz önce saydığın kelimelerin anlamını biliyorsan söyleyebilir misin? Merak ettim çünkü.
Tabii ki, tabii ki. "Sana yazığım gelir." demek yani senin için çok üzgünüm, senin için ne yapabilirim anlamına geliyor. Eee, d baba <chuckles> Aynen. Babaanne de çok yaşlı. O yüzden sürekli herkese yazığı gelir. Eee, babaanne de hep böyle şeyler söyleyince benim yeğenimin de yazığı geliyor. <chuckles>
Ne demek? A! Sana yazığım gelir. <chuckles> Çok iyiymiş. I hı. A süper. Yeğeninizle d d y demek ki yeğenin de babaannesinden örnek alıp oradan, eee, babaannenin dediği, sürekli tekrarladığı şeyi söylüyor. Harika! Harika!
A aynen. İşte, şey, eee, es ç çimmek demek zaten yıkanmak, duş almak anlamına geliyor. Hani, ben bir çimiyim anlamında. Eee, y şey, eee, yunmak demek de, hani, yu yumak hani, emm, eskiden bilir misin, eee, mesela kıyafetleri elde yıkadıkları zaman böyle elde kıyafetler yumak hâline getirilip böyle çitilenip öyle yıkanırdı. Hani, bir şeyi yuyayım anlamı da, hani, yumak hâline getirip yumaklamak yıkamak anlamında kullanılıyor. Hı hı.
Evet. Evet Süper. A! Anladım, anladım. Harikaymış. Eee
Ve yeğenim böyle şeyleri babaannesinden bire bir almış oluyor ama benim de ayrıca ona kattığım böyle, eee, farklı bakış açıları oluyor.